Şöyle beklenmedik bir karşılaşma olup da hayatını değiştiren bir tecrüben oldu mu?
Hıı. <clicks tongue> Evet, oldu.
E, süper! Nerede, ne zaman, nasıl ve hâlâ etkisi var mı? Kaç yaşındaydın? Bu gibi bilgileri de vererek bana anlatır mısın?
Oldu. Tabii ki. Emm, tam böyle, eee, 17 yaşlarındaydım, yani lisenin 3'üncü senesindeydim, son senesine geçiyordum. Eee, aslında ilkokulda liseye geçerken, eee, dershanesine gittiğim bir dershane hocam vardı
Çok genç. Hı hı. Hı hı.
eee onunla, eee, böyle hani lise 3'ün sonundayken böyle, eee, bir caddede yürürken bir anda onunla karşılaştık onun dershanesinin önünde. Ben de annemleydim, yanımda annem vardı.
Nerede yürüyordun? Tam anlamadım.
Bir caddede yürüyorduk. Eee İstanbul'da Bağdat Caddesi.
Ha, cadde yani dershane dışında.
Eee, aslında tam dershanenin önündeki caddedeydik.
Hı hı.
Ve a annemle yürüyorduk. Eee, o sırada, eee o dershanedeki hocamla karşılaştım. Ve, eee, "A! Nasılsın?" bahçede, işte, eee, konuşurken benimle, bir anda biz, eee, onunla, işte, hani, ofisine çıktık dershanedeki ve onunla konuşmaya başladık. Tam da işte o konuşma aslında hayatımı değiştiren an oldu benim de aslında.
Çok ilginç. Aslında daha önceden bildiğin biri, değil mi? Dershane hocanı daha önceden tanıyordun, eee, ve yolda karşılaş dershanenin dışında karşılaşıyorsun. Yanında annen de var ve sizi davet ediyor. Annen de ka katılıyor mu konuşmaya yoksa sen hocanla bire birde misin? O anı da biraz anlatır mısın o yani, durumu?
Evet, evet. Hı hı. Tabii ki. Emm, yani, odasında ben, annem, eee, ve hocam var. Üçümüz, hani, konuşuyoruz bu noktada. Eee, konu da biraz, böyle, şey üzerine, hani. Hani, artık, işte, üniversite sınavlarına hazırlanıyor. İşte, bana, işte, şeyi soruyor, "İşte, hangi dershaneye gidiyorsun?" O çünkü sadece, hani, ilkokuldan liseye geçiş, eee, eğitimi veren bir dershaneydi. "Eee, hani, hangi dershane?" İşte, dershane konuşuyoruz, tam, "Bu sene nereye yazılalım?" onu konuşuyoruz. "İşte, hangi derslerde takviye ihtiyacın var?" Bi Tabii.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Lafını böleceğim ama anladığım kadarıyla hocanın buradan maddi bir çıkarı yok. Çünkü onun dershanesi ilkokuldan liseye kadar ve senin ihtiyacın artık liseden üniversiteye kadar olan kısım.
<chuckles> Evet, yok. Eee, ama, hani, onun öğrencileri olduğumuz için, yani, hâlâ şeydir, eee, atıyorum, sosyal medyada hep takip ederiz, atıyorum, doğum günlerini her zaman kutlarım, mesela o kutlar. Çok böyle, hani, eee, hani, be benim öğrencim, hani, ben yetiştirdim, diye bakan çok değerli bir insan. Ben de, hani, onun öğrencisi olduğum için çok mutluyum tabii ki bu noktada.
Tamam. Hı hı. Süper. Müşteri olarak bakmaması beni de çok şaşırttı bu arada. O yüzden, böyle, hani, özellikle sormak istedim, maddi çıkarını, yani, lütfen yanlış anlama, hocana bir şey dediğim yok, yani.
Evet, evet. Yo yo yok ya yanlış anlamadım. Ya, çok do doğru düşünüyorsun aslında çünkü, hani, eee, genelde, hani, dershane dediğin şey, hani, ders vereyim, para alayım mantığıyla çalışan bir, hani, iş modeli olan bir yer. Bu biraz daha, böyle, daha butik böyle. Emm, çok da fazla öğrencinin olmadığı. Yani, yanlış hatırlamıyorsam biz zaten 50 kişi, 60 kişi falan eğitim alıyorduk, hani, o zamanlarda. Çok daha, böyle, hani, emm, öğrencinin de, böyle, sanki biraz seçildiği, sınavla girdiğin dershaneye, eee, ve, hani, sonrasında gerçekten, yani, lise zamanında bile bir dersim kötü olduğu zaman, mesela, e, ailemin, mesela, bu hocayla görüştüğünü ve, işte, nereden, nasıl bir takviye alabiliriz, ders alabiliriz, geliştirelim diye görüştüğü. Aslında, böyle, hep hayatımızı biraz da şey yapan, eee, devam ettiren, hâlâ öğretmenimiz olan bir, hani, dershane hocası diyeyim. Aynı zamanda dershanenin, hani, eee, müdürüydü, sahibiydi diyeyim yani daha doğrusu.
Evet. Hı hı. Ay, ne güzel. Hı hı. Tamam, kim vardı o odada?
Eee, ya, dediğim gibi, işte, ben, annem, ya, onun odasına geçmiştik biz. İçeri girdik tabii. Ben, böyle, eskiden eski, işte, bir hocam vardı, onunla karşılaştım. Onunla biraz sohbet ettim. Eee, orada çalışan bir hanımefendi vardı, onunla tekrar konuştum, böyle. Hani, bi biraz da şey oldum, eee, sevindim orada bulunduğuma. Bir baktım duvarda şeyler var, eee, hani, "başarılarımız" diye, işte, eee, orada bir baktım ben de varım fakat benim girdiğim liseyi yanlış yazmışlar. <laughs>
Ha ha. <chuckles> Evet. <chuckles>
Öyle bir, eee, yani, i çok yakın bir lise diyeyim ama, hani, d d doğru lise değil. Çünkü ilk başta ben ona giriyordum, sonra son anda başka birisinin puanı düşünce oraya geçmiştim sonrasında. Emm, hani, böyle, hoşuma gitti, çok güzel bir an böyle. Sonra işte odaya geçtik. Dediğim gibi, hocam, ben ve annem var ve, hani, kapı kapalı. Üçümüz odada duruyoruz sonrasında.
Hı hı. Hı hı. Hocan orada sana ne dedi, ne anlattı, senin ihtiyacın olan neydi? Sen bu arada lise kaçtasın, onları da anlatır mısın?
Tabii. Ya lise 3'teyim ya lise sona geçiyorum. Eee, lise 3'te zaten bir dershaneye gidiyordum işte. Lise sonda da, eee, hani zaten, hani, o hocayla görüşecektik tekrardan. Ne yapalım ne ne yapalım diye. Eee, böyle bir yurtdışı planlarımız vardı, hani, eee, benim işte istediklerim, ailemin planları. <smacks lips> Eee, bir de işte hocayla işte bu konuları konuşmaya başladık o sırada. Eee, daha çok böyle işte, hani, e eğitim nasıl geçiyor, işte not ortalamalarım, ne yapmak istiyorum gibi gibi. Onlardan konuştuk biraz. Ondan so sonra da, eee, ben mesela böyle eğitim hayatında ya Türkiye'de devam etmek istiyordum ya da, eee, lisenin son senesinde Kanada'da devam etmek istiyordum, eee, daha çok
Hı hı. Hı hı. Hımm. O neden?
Aaa, benim bir tane arkadaşım vardı. Lisenin, eee, ilk senesinde ya biz hazırlık da okumuştuk. Eee, ya ilk sene yakın bir arkadaşımdı. Lise 1'de de Kanada'ya taşınmışlardı. Toronto'dalardı. Ben de hep böyle, hani, onun, hani, takip ederken böyle çok hoşuma gitmişti Kanada açıkçası. Bir de hani böyle, hani, gideceğimiz oradaki, hani, eğitim alacağımız liseden iyi bir üniversiteye direkt geçiş yapabileceğimiz bir imkân vardı. A dedim, kolay bir şekilde de hallederim diyordum. Hani çok da Türkiye'de sınava da çalışmak zorunda kalmam hani <chuckles> diye düşünüyordum. Fakat ailem de biraz Kanada'yı istemiyordu. Böyle şey hani çok uzak bir yer, çok uzakta olacaksın bizimle. Eee, o yüzden Türkiye'de, hani, devam et eğitim hayatına diye istiyorlardı açıkçası. Eee, öyle, hani bu konulardan bahsettik ona da o esnada.
Hı hı. <chuckles> Tabii. Hı hı. Sonra, eee, onun tepkisi neydi? Yani, seninle aynı tarafta mıydı ya da sana ayrı bir kapı açtı mı? Yoksa ne bileyim, eee, sonuçta ailen seni biliyor ama hocan da seni biliyor. Yani, eee, oradaki durumlar neydi? Sana nasıl yaklaştı?
Hı hı. Evet. Ya, şöyle, emm, ya, biz zaten O gün bir farklıydı hocam. Böyle, bir gözleri parlıyordu o gün. Böyle, çok keyifli ve gözleri parlayan bir gününe denk gelmiştik. Çünkü hep de öyle değildir. <chuckles> İyi bilirim kendisini, hani.
Ya! <chuckles> Eğri oturup doğru konuşalım yani hocam.
Evet, evet. Ya, eğri oturup doğru konuşalım. Ya, hatta matematik hocasıdır. Eee, sayesinde matematiğim çok iyi. Yani, hep hayatım boyunca hatta hayatımı kurtaran şey matematik olabilir. Eee, neyse hani. Orada bir baktım, böyle, hani, o, hani, agresif, sinirli, matematikte hata yapınca "Hayır, disiplinli olacaksın." diyen insan, bir baktım, böyle, hani, sanki, böyle, ayaklarını uzatmış puro içiyor gibi böyle. O kadar keyifli ki karşımızda, böyle. Eee, ve, hani
Tabii. <chuckles> <chuckles> Belki artık daha çok sorumluluk hissetmiyor bu konuda. Hani, artık mezun oldun, gittin, eee, belki sorumluluk hissetmediği içindir.
Evet. Kesinlikle o da vardır. Fakat bunun arkasında yatan şey, emm, kızı, eee, Fransa'da yaşıyordu onun ve kızını ziyarete gitmiş. Tam ve, hani, bir önceki gün dönmüş ve şey diyordu, böyle, "Ya, siz niye Türkiye'de okumayı düşünüyorsunuz?" Mesela döndü bana, ben de Fransız lisesindeydim. "Ya, Fransa'ya gitsene, ne kadar güzel bir yer." diye. Öyle bir anlattı ki bize o gün. <chuckles> Evet. Böyle, gözlerinde ışık saçarak.
A! A! Bu arada hocan 1 gün önce o Fransa'ya gitme, Fransa'dan dönmesi, üstüne senin, eee, şey olman sen söyle, Fransız lisesine gitmen, aslında oranın diline ve kültürüne eğitim yoluyla, hani, pratiğin var mı yok mu bilmiyorum ama eğitim yoluyla da az çok hâkimsin anlamına geliyor. Yanılıyor muyum?
Evet. Evet, evet. Zaten, şey, eee, hani, ben Fransız lisesi mezunuyum, o hocam da aynı zamanda Fransız ekolünden geliyordu, dershane hocam da. O yüzden zaten ş
A! Hangi şehirdesiniz?
Eee, İstanbul'dayız.
Hı hı.
O yüzden zaten, hani, şey, eee, hani, biraz da bildiğimiz şeyler. Eee, bildiğimiz bir, hani, ya, tabii ki o kadar bilemeyiz de bildiğimiz bir kültür uzaktan da tanıdığımız bir kültür diyeyim en azından. En azından dilini biliyoruz. Eee, hani uzaktan tanıyoruz, diyeyim. Eee, ya öyle bir anda, hani, bundan bahsedince hiç böyle aklımızın ucundan geçmiyor ki hakikaten, yani, baktığın zaman, hani, sonuçta, hani, Fransız eğitimi alıyorsun, niye Fransa'yı düşünmezsin? Ben Kanada demişim mesela. Ben Kanada deyince ailem
Kültür. Hı hı. <chuckles> E, Kanada'nın da bir kısmında sanki Fransızca konuşuluyor.
Yani, Montréal bölgesinde konuşuluyor ama ben daha çok Toronto'yu istiyordum. Daha İngilizce konuşulan bölgesini istiyordum. Eee, ailem de bir anda, tabii, hani ben Kanada deyince, o arada, Türkiye olsun o zaman deyince böyle arada şeyleri atlamışız, hani, böyle daha, eee Evet, daha basit olan böyle, hani, 2-3 saatte gidip gelebileceğin, hani, yakınlıklı yerleri atlamışız, böyle, mesela. Orada onun farkına vardık ve gerçekten böyle, hani hani, o güne denk gelmesi, hani, o kişinin 1 gün önce zaten Fransa'da olması, hani, kızıyla keyifli vakit geçirmesi, eee, her şeye böyle denk gelip ve yolda karşılaşmamız. Eee, ben kendimi bir bir sene sonra Fransa'da buldum eğitim için mesela direkt.
Hı hı. <chuckles> Avrupa'yı. Hı hı. Ya, bu arada hayat gerçekten çok ilginç bir şey. Eee, hiç daha önce, ımm, karşı daha önce tanıdığın biriyle yolda karşılaşmak bunu seni, eee, alıp, ııı, konunun Kanada'dan ya da Türkiye gibi 2 uçtan ziyade 3'üncü bir uç, eee, uç ük üçüncü bir seçenek sunması gerçekten etkileyici. Orada, hani, böyle senin genç birisi olarak Türkiye'de okumak istememen ama işte bir tek Kanada'ya gidenleri gördüğün için Kanada'ya gitmeyi istemen, annenin tabii ki genç bir çocuğunu hatta çocuk diyeyim genç bir çocuk da demeyeyim, eee, küçücük bir çocuğu ta kıta okyanusaşırı bir kıtaya yollamaktansa denizaşırı bir kıtaya yollaması falan, eee, hepinizin de gönlüne su serpecek, hepinizi aynı anda tatmin edecek bir seçenek olmuş ve bu inanılmaz bir şey. Ama şeyi algılayamadım ben.
Hı hı. Hı.
Sen Fransız lisesine gidiyorsun. E, annen baban biliyor, sonuçta gizli olarak gitmiyorsun. Buna rağmen Fransa sizin aklınıza nasıl gelmiyor? Pardon!
Ya Fransa aslında gelen bir şeydi aklımıza. Yani şey de hani, eee, lisedeki danışman hocalarımız da zaten daha fazla Fransa'ya gitmemiz noktasında, hani, bize yardımcı oluyorlardı. Fakat bendeki o, hani, sanki biraz da böyle ergenlik bendeki. Şey, böyle, ya ben Kanada'ya gitmek istiyorum. Bir şey olduğu için, eee, böyle tutturmak gibi biraz da böyle. Ya ben Kanada'ya gitmek istiyorum. Bir de, hani, lise sonda gidecektim, hani. Eee, tam böyle, hani, onun yazında. Ya bu arada şey, eee, hani, okula başvuru yapıldı Kanada'daki liseye. Eee, hani, kabulüm geldi. Eee, ben böyle yanlış hatırlamıyorsam 26 Ağustos'ta gitmem gerekiyor. Bu olay da böyle, emm, haziranın başı gibi oluyor. Yani tam lise 3'ten lise 4'e geçtiğimin yazının başındayız böyle. Yazın sonunda da zaten ben gideceğim. Hani zaten biraz da, hani, ayarlanmış, hani, uçak bileti bile var neredeyse, hani. Tam öyle yola çıkılıyor. O yüzden de biraz, hani, aklımıza gelmiş zaten ben, hani, Kanada'ya gidiyorum gibi de düşünülmüş olabilir o noktada.
Hı hı. Evet. <chuckles> A. İnanılmaz. Hı hı. Cidden inanılmaz bu arada. Resmen, yani, se direkten döndürmüş hoca seni. Peki, şeyi merak ediyorum, burada, eee, 1 gün önce babanla, belki aile büyüklerinle, işte, artık kiminle bu kararı alıyorsanız, söz konusu Kanada'yken e, annesiyle oğlu bir yürüyüşe çıktı, geldi. E, ne şimdi ne? Fransa. Bunu duyanlar ne yaptı? Çünkü çok hızlı bir değişim de a eş zamanlı olarak.
<chuckles> Hı hı. <chuckles> Eee, ya, aslında çok da hızlı olmadı çünkü o süreçte, hani, eee, yani, sonuçta bir 2-3 ay süre vardı orada. Ben orada tabii biraz kendim, hani, ya, kimseye hemen söylemedik bunu, biraz, hani, vakit geçti. Eee, ben biraz araştırma yaptım, tabii, Fransa hakkında. Nerede okumak isterim, hangi okulda okumak isterim, hangi bölümde okumak isterim, nerede yaşamak isterim gibi. Bir baktım sonra Fransa, işte, hani, içimde büyümeye başladı, diyeyim. Eee, ondan sonra zaten, böyle, hani, bir baktım, hani, şey, eee, biraz garip falan konuşuyordu gerçekten, hani, arkadaşlarım, hani lise sonda benim olmayacağımı düşünürken, lise sonun ilk günü bir baktılar ben oradayım.
He. Hı hı. <chuckles> <laughs> Peki, s peki, şeye gelsek, bu süreçten sonraki hayatını nasıl değiştirdi? Kanada'ya değil, Fransa'ya gittiğine memnun musun? Ya da bazen durup düşünüp, acaba Kanada'ya gitseydim nasıl bir hayatım olurdu, der misin?
Hani Eee, ya çok memnunum buradaki hayatımdan. Eee, iyi ki buraya gelmişim. Eee, ya kanımda tabii böyle bir kafamda kaldı diyebilirim ama böyle sanki, emm, Avrupa'da olmak, eee, benim kişiliğime daha uygun bir şey. Böyle daha sanat ve kültürü de sevdiğim için. Bence de doğru bir yerde yaşıyorum. Kanada biraz daha böyle yapay, eee, daha soğuk. Mesela, soğuk sevmiyorum ama şu anda Paris'te yaşıyorum hani. <giggles> Yani <giggles> 5 derece hissettiriyor şu an, ayrı konu ama, hani, <chuckles> eee, ama hani, çok memnunum. Evet.
Hı hı. Evet. Evet. <chuckles> Evet. Peki şeyi sorsam, ı zaman içerisinde hiç Kanada'ya gitme fırsatın oldu mu böyle bir, gerçekten yerinde kıyaslama fırsatın?
Evet, evet, şeyde, eee, bu bahsettiğim arkadaşımı, eee, arada bir ziyaret ediyorum. Eee, 3 kere gittim şu vakte kadar. Eee, hani sevdiğim bir yer. Eee, çok yakın zamanda gittim. Geçen 1-1,5 ay önce gittim mesela şöyle 4-5 günlüğüne tekrar. Eee, hani sevdiğim bir şey ama işte hava çok soğuk olduğu için biraz da, böyle, havanın, işte, biraz daha sonbaharı gibi denk gel Ya sonbahar diyeceğim, eee, ilkbahar gibi bir şeye denk geldi. Daha iyi olmuştu o yüzden ama tabii
Hı hı. Evet. Aslına bakarsan bu vardığın sonuç, hani, ben "Avrupa insanıymışım, eee, sıcak insanıyım" falan da dedin ya, bu vardığın sonuç aslında böyle bir söylem de değil. Cidden yerinde gidilmiş, her 2 ülkenin şartlarına bakılmış; evet, gerçekten böyleymiş, güzel bir karşılaşma gerçekten olmuş dediğin bir nokta. Ben bu konuşmadan ciddi söylüyorum çok keyif aldım. Benimle bu güzel, tatlı, samimi ve gerçekçi gerçek anını paylaştığın için çok teşekkür ederim.
Evet. Kesinlikle, evet. Ya ben teşekkür ederim, çok güzel sorular sordun, nostalji de oldu bana böyle. Bir geriye döndüm, o, hani, karşılaştığım an da aklıma geldi. Biraz da hayatım film şeridi gibi geçti. O yüzden ben teşekkür ederim, ben de çok keyif aldım. Görüşmek üzere tekrardan.
<chuckles> Ne mutlu. Hoşça kal.